Nó rất là quan trọng đấy và mình nghĩ rằng là mình sẽ yêu nó, và một trong những, cái, lời khuyên mà mình sẽ dành cho bạn sau đây nhá, và mình mong sẽ giúp đỡ được bạn này. Thứ nhất là về những cái cách đơn giản để mà giảm triệu chứng cơ thể, ừ, nó căng thẳng như vậy và lo lắng như vậy, mình nghĩ rằng là trước khi mà vào thuyết trình ấy, bạn nên uống cái gì đó ấm ấm, chẳng hạn như là một ly sữa ấm này, ờ, cho cái, gọi là, bụng dạ ấm đi ha, đấy, rồi là sức khỏe sẽ tốt hơn. Và mình nghĩ rằng là bạn hãy hít sâu trước khi mà thuyết trình, để bình ổn lại cảm xúc, cũng như là khi mà, gọi là, bạn hít thở sâu, cảm giác, ừ, trong lòng sẽ sẵn sàng hơn, và bạn vừa tự nhủ với bản thân rằng: "À, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được", như, kiểu là, cái lời động viên bản thân từ bên trong á. Mình nghĩ rằng là khi mà bạn tự động viên như vậy rồi ha, ờ, bước lên sân xấu thì nó cũng sẽ, gọi là, ừm, tự tin hơn, cũng như là cái việc bạn bình ổn được cảm xúc rồi mà giữ cái nhịp thở đó khi mà bước lên thì bạn vẫn hãy nhịp thở đều đều, đừng có, kiểu, nhìn vào thẳng ánh mắt của từng người, ừm, như thế tự nhiên bạn sẽ áp lực hơn. Bạn cứ đưa ánh nhìn ra xa xăm là được nhá. Ừm. Ừm.
Ừm. Ừm. À! Ừm, ừm. Ồ, cũng hay đó! Ừm, ừm. À! Ừm, ừm. Ừm, vậy đó ha! Công nhận nha, bởi vì là trước khi mình thuyết trình mình cứ lo lắng quá, cho nên là mình không có cái động thái như là ổn định về hơi thở, cũng như là cái ánh nhìn của mình đâu. Ồ, nghe bạn nhắc như vậy đó, chắc là mình cũng phải làm sao để mà mình ổn định cái hơi thở của mình. Khi mà mình thở đều rồi á thì chắc là cái nhịp tim của mình nó cũng sẽ ổn định lại, rồi cái bài thuyết trình của mình nó cũng sẽ ổn hơn chứ nè. Cách này hay đó bạn!
Ờ, đúng. Ừm, ngoài ra ấy, thì bạn còn có thể áp dụng cái cách cách khác ấy, một, cái, cách là, ờ, về, cái, nội dung thì không cần phải bảo, có lẽ là bạn làm rất là tốt rồi, nhưng mà bạn cần luyện tập những cái như mình nói là về ánh mắt, rồi là cử chỉ, rồi là nụ cười chẳng hạn. Bạn có thể tự tập trước gương xem là, à, nên cười thế nào trông nó rạng rỡ, trông nó tự tin mà, kiểu, không bị gượng ép ấy. Đấy, ngoài ra thì ánh mắt đưa ra xa xăm như thế như thế nào sao cho không giống, kiểu, nhìn lờ đờ, đúng không? Đấy, ngoài ra có thể là, ờ, luyện tập đưa tay như thế nào, rồi là chỉ trỏ, rồi là đưa tay như thế nào lên cái bảng biểu của bạn đấy, sao cho nó, kiểu, lưu loát nhất. Đôi khi cứ tay đứng im một chỗ nó cũng rất là đơ, đúng không? Kiều kiểu, khiến cho bài thuyết trình ấy nó không được sinh động cho lắm cũng như là cái sự linh hoạt, hoạt bát của cái người thuyết trình. Bạn thấy là bạn có thể luyện tập được hay không?
Ừm. Ồ, ra vậy. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Đúng như bạn nói á, mình á thì rất là hiểu về cái bài thuyết trình của mình, thậm chí á là cái dự án đó mình rất là rõ luôn. Nhưng mà, cái, việc mà mình tập nói thì chưa có nha. Cho nên nhiều khi là là bởi vì lo lắng quá dữ dội, cho nên là cái ý tưởng ở trong đầu của mình nó bắt đầu nó lộn xộn lên, đó, lo quá mà, nói lung tung liền. Đó, bây giờ thì mình cứ luyện tập trước gương đi, rồi đến khi mà mình thuyết trình thật á, mình cứ nói lại y như vậy thì chắc là sẽ ổn thôi chứ nà.
Ờ đấy. Ừm